Ah, bah, non, non, non, non. Bon apr bah j'ai même pas j'y suis même pas allée l'année dernière pour f ces 90 ans, heu, parce que pour ces 90 ans, ils ont regard ils ont, hem, elle a emmené ouais ils ont fait une fê enfin elle a emmené, heu, toute la famille au restaurant heu cousins, cousines et tout ça, et puis ils ont fait et voilà ils ont fait un gueuleton avec, heu ils étaient à peu près je sais pas moi 20 personnes peut-être, heu, ou une quinzaine. Oui, 20 ou une quinzaine plutôt, heu, je m'en rappelle plus, et hem, et j'y suis pas allée, je je je p j'y suis je suis même pas allée, heu, pour l'enterrement de de mon père ou de mon frère, parce que, heu, bah parce que je me trouve loin et puis d'y aller heu de tout chambouler comme ça, heu, pour, heu <scoffs> ça sert à quoi? Ça sert à rien hein.
Ah, non, non je pensais c'est que je me dis août, heu D'accord. Ils avaient une fête. OK. Oh! C'est bien. Mmh mh. Oh! Ah oh! D'accord. Ouais. Heu bah après, heu, hein, moi je pourrais pas te dire, hein. Parce que je sais qu'il y a des personnes, ça leur tient à coeur quand même de venir, les décès et tout. Mais, heu, toi, c'est peut-être que tu avais aussi, heu, des choses à faire, tu vois? C'est c'est possible. Tu as pas l'occasion de mmh
Ouais, enfin je sais pas. Oui, il y a des gens il y a des gens, oui, oui. Oui, oui. Ah, oui, oui, oui, oui, c'est vrai. S ouais, ouais. Bah, heu, c'est-à-dire que c'était pas facile, c'était pas facile, de de de de de de me de de me libérer. Puis, heu, j'ai je suis loin quoi, je suis dans un pays lointain. Donc c'est pas, heu, facile de prendre, heu, un billet au dernier moment et heu, donc ma famille m'a toujours dit: «Heu, bon, ben, c'est ça sert à rien que que tu viennes quoi, c'est, heu»
de te libérer. Mmh mh. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mmh mh.
ça aurait servi à quoi? Ouais, ouais, mais bon c'est vrai que
Ouais, mais je peux je peux comprendre. Ouais je peux comprendre. Après, faut pas s'en vouloir, hein, de toute façon, c'est tu as fait de ton mieux.
Mmh. Mais bon s ouais, ouais exactement, et heu c'est enfin dans dans ma famille, on n'a jamais trouvé que c'était, heu, quelque chose de de mal de ne pas, heu, y aller quoi. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui, heu, oui qui sauteraient, heu
Mmh. Mmh. D'accord. Je le prendrai très, très mal hein.
Ouais, qui heu qui, hem